बिल्कुल, बिल्कुल अ, मैंने भी वो मूवी देखी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छी मुझे जो कि है अ, वैसे तो जब वो रिलीज़ हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था और जो है मुझे भी अ, उसको देख के ना काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल अ, मुझे फ़ील हुआ था कि जो है एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा होता है और कई सारे बच्चे होते हैं उनके साथ भी असलियत में होता है ऐसा तो बिल्कुल जो है एक अ, मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे जो अ, माता-पिता हैं उनक उनकी ऑंखें खोलने वाला जो था वो एक मूवी थी वो, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो मूवी और बहुत ज़्यादा अ, मुझे तो मैं तो ये कहूँगा कि अ, बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को उससे प्रेरणा भी मिली कि जो है जो बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे अ, वो नहीं करना चाहिए कि जो है आप पढ़ाई करो, सिर्फ़ पढ़ाई करो क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो अ, मेरा ये मानना है और और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो है मैंने मूवी देखी थी। अ, आपने भी सुनी होगी वो मूवी विक्की कौशल की जो थी वो मूवी छावा करके, तो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जो है उससे नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी क्योंकि अ, आपने देखा होगा ना कि हमारे जो संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज थे उनके साथ कैसा सुलूक हुआ था जब वो अ, औरंगज़ेब ने उनको पकड़ा था, कैद करा था। तो बिल्कुल जी।
छ छा जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। अ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इतिहास से जोड़ती हुई मूवी थी बिल्कुल। हाँ तो इतिहास के मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग जो है ना आजकल पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा मूवी से ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। जैसा आपने छावा का नाम लिया ना, तो बहुत कम लोगों को पता था पहले इनके छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कि ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, है ना? लेकिन अब आप किसी से भी पूछ लेंगे हाँ तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो लोग जो है ना मुझे अ, लगता है जैसे मूवी जैसे एक इतिहास की बात करूँ तो एक मूवी आई थी उ बाजीराव मस्तानी, शायद आपने नाम सुना होगा। तो अ, उसमें भी उसी तरीके का करैक्टर दिखाया गया था, है ना? और एक अजय देवगन की थी एक अजय देवगन की मूवी आई थी तानाजी, तो मतलब ऐसे-ऐसे करैक्टर जो इतिहास के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें इतिहास को जानने का मौका मिलता है मूवी से, तो मैंने तो एक मूवी मैं आपको बताऊँगा जैसे कि वो मूवी थी मोहनजोदड़ो शायद आपने देखी होगी। ऋतिक रोशन की जो मूवी थी।
जी, जी, जी। जी, शिवाजी महाराज। जी। जी, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उसमें आप देखेंगे ना तो मतलब वो उस समय की सभ्यता जो थी उसको एकदम अ, जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे उनके लिए काफ़ी अ, मतलब अच्छी एक मूवी थी वो, कि उस समय किस तरीके के सिक्क सिक्के चलते थे, व्यापार किस तरीके से होता था और सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो मूवी देखकर तो लोगों को याद रह जाता है ना, वैसे पढ़ा-लिखा इतना जल्दी याद नहीं रहता है ना?
अ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
तो आपकी भी राय जानना चाहूँगा कोई ऐसी मूवी जो आपको प्रभावित कर गई हो और कोई मूवी इन इनके अलावा।